Hı hı, gerçekten de öyleyim.
Ben de tam tersiyim. <chuckles> Yani ben de tam tersiyim sanırım, çünkü, eee, belli bir yaştan sonra gerçekten arkadaşlık kurmanın zor olduğunu düşünüyorum ve, iii, iletişimde zorlanıyorum. Yani senin başardığını başaramıyorum, eee, diyebilirim. Ya, sen bunu nasıl yapıyorsun yani? Ne nedir seni? <chuckles> Senin başarın nedir burada? Hani ilk, eee, adımı atmanı sağlayan şey nedir?
<chuckles> Estağfurul Şöyle aslında, ben farklılıklardan beslenen biriyim. Eee, o yüzden yeni insanlarla tanışmak beni beslediği için, hani eski arkadaşım ilkokuldan beri devam eden bir arkadaşlık, tabii ki, çok değerli, ama bir yerde tıkanıyor ve beni besleyemeyebiliyor o ilişki. Ben de onu besleyemeyebildiğim için yeni insanlara bu nedenle fırsat veri vermek istiyorum ben
Evet, her şeyi biliyorsunuz. Evet, o da doğru ha.
beslenebilmek için aslında. Eee, fırsat verdiğinde zaten onunla da çok fazla buluştukça ettikçe, eee, il bakıyorsun, ııı, fırsat vermeye bakıyor yani, eee, gelişiyor hani sen sadece tercihlerini bence insanlar sürekli eski dostlarından ya da aynı kişilerden yana kullanırsa zaten fırsat vermemiş olur, yeni insanlara yer açmamış olur.
Evet. Hı hı. Anl
Bu yüzden bu kişiye bağlı bence ve sürprizlere de açık bir insan olduğum için sonradan yakından, son dönemde tanıştığım insanlarla da çok yakın diyaloglar kurdum açıkçası.
Anladım. Ya, aslında emm bendeki mesela, eee, konu, kendimi ne kadar açmalıyım o insana? Yani benim ne kadar özelimi bilmeli, benim düşüncelerimi ne kadar bilmeli ya da bilse ne olacak ki aslında, değil mi? <scoffs> Evet, evet. Bilse ne olacak ki yani? Bildi. Bana zarar veremez ki! Ne kadar verebilir?
Hı hı. Bir güven sorunu gibi galiba.